Oke, gimana tuh bisa diceritain mungkin proses kerjanya atau mungkin pekerjaannya gimana gitu?
<coughs> Oke, ini mungkin agak panjang ya. Jadi, Mbak, mungkin bolehlah un kalau motong-motong, apa, omonganku. Jadi kan aku ceritain mungkin dari basic aku dulu ya. Basic aku ini kan seni, khususnya itu musik. Sekarang pun aku kuliah itu di musik.
Oke. Aman. Mhm? Mhm, oke. Mhm? Oh, iya. Mhm, terus terus?
Nah, aku itu enggak bener-bener nol, pengalaman pekerjaanku nol. Bener bener nol, gak pernah tuh yang namanya kerja, apa sih, minimal jadi waiters mungkin di salah satu restoran apalah, ker ya kerja karyawan gitu, orang-orang normal lah gitu loh. Gimana sih biasanya itu aku kerja itu ya <coughs> sorry, eee, ngehibur orang gitu, kayak jadi MC iya, jadi MC, ya manggung, konser ya ya seni lah, lingkungan seni lah. Aku baru coba itu kemarin tuh 2 minggu yang lalu. Aku kerja di salah satu r toko roti terkenal di daerah Surakarta.
Heeh. Mhm. Mhm mhm mhm. Oke. <chuckles> Mhm? Mhm? Oh, heeh, iya iya iya. Mhm. Mhm. Mhm? Oh wow, oke. Menjadi apa nih?
Le lebih tepatnya it <coughs> eee, itu awalnya nah ini nih ternyata aku nah bentar, makanya nih aku ceritain dulu. <laughs> Aku di aku di d ya jadi itu nama tokonya itu Toko Roti Aren. Nah itu terkenal tuh, viral tuh di salah satu platform sosmed juga. Nah, itu tuh aku j awalnya itu aku masuk itu karena temanku
Mhm? Mhm? Oh iya, sorry sorry sorry. Lanjut lagi lanjut lagi. <chuckles> Oh iya, terus? Oh iya. Mhm. Mhm?
dia udah kerja di situ. Nah, aku kan ya gak pede lah aku gak pernah, <tsk> apa sih, gak pernah kerja kan, ini pengalaman pertama aku ibaratnya lah.
Mmm. Oke oke oke, heeh heeh, terus?
Pertam <coughs> bener-bener pertama seumur hidup aku, per pengalaman pertama aku untuk kerja sebagai orang normal yang aku bilang tadi gitu ya. Aku pikir aduh t entar gimana ya? Tahu sendiri gimana sih overthinking kan ya pasti ya, Mbak, ya?
Mhm. <chuckles> Iya iya iya iya. Iya pasti kepikiran banget lah ya, mhm. Mhm.
Nanti ak hmm, banget, aku aja di kerjaanku yang biasa musik itu kadang-kadang masih overthinking aku bakal ngecewain nggak ya, apa gimana ya? Mainku nanti nggak enak nanti. Nah, begimana pas kerjaku ini kan, nah aku pikir tuh, eee, "Aku nanti ngecewain gak ya? Aku bisa gak ya? Nanti aku capek gak ya? Pingsan gak ya nanti?" Karena itu tuh toko itu rame banget, Mbak. Sumpah, dari buka sebelum buka aja itu, di depan tokonya itu udah ngantri.
Mhm. Mhm. Mhm? Mhm. Mhm, aduh. <chuckles> Oke. Heeh. Aduh.
Itu tuh dengan
Udah ada yang dateng duluan sebelum dibuka ya? Waduh, heeh heeh.
Sumpah, akhirnya itu kita kan sebelum toko buka itu kan kita harus briefing dulu dong karyawan. Itu tuh udah ada yang nyelonong udah ada yang nyelonong aja masuk itu, apa, pengunjung. Akhirnya diko sampai dikunci dulu.
Iya, pasti pasti. Waduh, terus terus?

Saya kira susah
Mhm.
<laughs>
Mhm. <chuckles> Iya.
Yang selelek ternyata nggak kepikiran kita tampil aja keren, itu.
Nah, ternyata mmm.
B cek orang terhibur te ternyata enggak kok, enggak kok, saya s s sering kok nge-MC gitu ya pak <tsk> nggak deket
Mhm. Mhm.
Itu gimana coba? Bay
Aduh gimana ya Mas, ya, agak repot juga tuh kalau kayak gitu ya, <laughs> mhm mhm.
Nah itu, bikin apa ya? Bikin, Bikin
Mhm.
Apa ya, lumayan, eee, apa, nilai kan i nah, itu etnomusikologi itu kan yang, kiawak nah, ya udah kan kan mengkritik, eee, riset tentang fenomena musik zaman sekarang gitu kan, kayak lagu mb lagu m ti yang spesial dari lagunya berna bisa orang nggak suka lagu Bernadya pal lagunya cuma, bisa dibilang begitu, <laughs> mmm, begitu doang.
Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Iya, heeh heeh. Mhm. Mhm. Mhm. Iya iya iya tapi ya heeh. Iya.
Simpel Mbak, itu sebenarnya tuh karya yang gitu, lagu lagu berat tapi kenapa sih bisa orang apa suka gitu kan? Atau orang-orang remaja ya remaja zaman sekarang lagi ada faktor nah itu tuh, ya itu, Mbak.
Mhm. Mmm, ya. Mhm. Mhm, <tsk> ya, balik lagi ke selera sih Mas, kalau itu karena kan ya karena banyak selera itu kan, kadang di kita cocok, ternyata di orang lain enggak, ya gitu aja sih, mhm, gitu.
Iya bener bener. Mhm, nah mmm, ya?
Tapi, emang sih, kalau ngomongin soal apa ya pekerjaan itu pasti ada aja sih lucu-lucu dan juga, hal-hal yang tidak terduga ya di dalamnya kayak tadi Mas, juga, saya juga kayak gitu ya Mas, mhm.
Oh, benar. Iya m Mbak, ukurannya sebenar
Iya, oke.
Ya jadi gitu aja mungkin ya Mbak, ya terima kasih banyak atas pengalamannya.
Yoi, sama-sama.

<coughs>
Halo, selamat malam.
Halo, selamat apa, lebih tepatnya dini hari nih.
Ayo, menjelang pagi ya ini ya, <chuckles> oke, di malam menjelang pagi ini kira-kira gimana nih kabarnya, Mas? Apakah, eee, masih semangat atau udah lemes nih kalau boleh tahu?
Iya, menjelang pagi benar benar. Mmm, dibilang semangat sih nggak juga ya tapi lemas juga nggak, jadi gimana dong? Tengah-tengahnya mungkin biasa aja. <laughs>
Aduh. <chuckles> Mmm. Nyantai aja kali ya, kita ngobrol santai aja sih tapi
Nyantai aja sih, kita ngobrol santai, mhm?
Heeh heeh, enaknya tuh kalau nyantai gini tuh kita bahas soal, apa ya? Kerjaan boleh kali ya?
Kerjaan? Oke, kita la udah capek kerjaan kita bahas kerjaan sekarang <laughs> sepertinya menarik oke.
Mhm. Nggak apa-apa, biar iya, biar besok ketika kita balik kerja lagi tuh, kita ada bayangan gitu, ada, "Oh kemarin nih yang aku obrolin nih ternyata masuk akal ya," gitu sih. <chuckles>
Oke. <laughs> Boleh boleh, oke boleh kita obrolin tentang pekerjaan, <tsk> jadi gimana gimana gimana?
Oke. Mhm. Gimana ya? Mmm, mungkin ini dulu sih Masnya, pernah kerja dong pasti? Mungkin magang atau mungkin, eee, nyoba-nyoba gitu? Pernah?
Iya, kebet pernah dong aku, eee, lucunya aku baru benar-benar kerja sebagai orang normal, gimana ya ngomongnya ya, <chuckles> sebagai orang normal <laughs> emang biasanya gak normal gitu. Kerja sebagai orang normal itu baru belakangan ini 2 minggu yang lalu mungkin.
Mhm? Mhm? Gimana gimana nih? <chuckles> Aduh.